Para sabi nga nila yung may ma may pera sa basura.
Oo totoo, kaya siguro isa yun sam
Mm, so paano kaya mas mahihikayat ang mga tao na maging mas responsable sa pagtatapon ng kanilang basura?
Siguro yung tulad nung isa sa na sa nasabi ko ay okey yun na ano panghikayat sa mga tao tapos bukod dun, ah, bigyan sila ng mga paraan kung paano mag ano kumita ng pera sa basura. Sabihin na natin na yung ano siguro ang tawag dyan sa inyo, eh, may ibang tawag yung term. Halimbawa, yung mga pinagpispisan ng yung mga pinagkainan natin, mga leftover ganon, um, siguro magandang gawing pataba yun sa lupa.
Mhm. Hmm, oo. Mm, tama. Oo. Mm. Yung mga plastic bottle tapos oo tama. Tas yung mga papel, 'di ba nabubulok naman minsan yun? Mag ma maganda talagang maging pataba sa mga halaman or mga tanim, mm.
Ayun pwede din. Oo. Oo, tama, mm. Kaya siguro sa 'kin, mas okey yung mga ganun kahit yung mga nabubulok, halimbawa yung mga tira-tirang ulam ganon. Alam mo yun ehm halimbawa, hindi siya naubos nung alagang aso natin ganon. Siguro ilagay na lang sa ano sa isang pwesto ng lupa ta's tabunan para hindi mabulo ah, hindi mangamoy at doon.
Mm. Kaya nga. Hmm, oo. Oo, tama ka dyan kaya maganda rin talaga na i-segregate natin yung mga basura natin.
Mm.